Ờ, đầu tuần vừa rồi á, mình mới mình mới đi khám do, ờ, đầu tháng 11 thì mình, à, phát hiện ra là mình có một cái nhọt. Ờ, nó, kiểu, nó hơi sưng sưng lên á ở khớp, ừm, đốt ngón tay, ờ, trên bàn tay của mình nó có, nó, kiểu, giống như một cái nhọt ở bên trong chứ không phải nhọt ở ngoài da. Thì, ờ, ban đầu thì mình cũng không để ý lắm, vì mình so với các cái khớp ngón tay khác á thì thấy nó cũng bình thường, nhưng mà sau đấy bắt đầu là, ừm, lâu lâu á mình ấn vào cái vị trí khớp ở mặt trong khớp ngón tay á, thì mình thấy nó hơi nhức nhức và mình quyết định là mình, à, đi khám. Rồi, à, khi đi khám á thì nó, ờ, mình khám ở một cái, ờ, trung tâm y tế tư nhân. Ờ, nó cũng, ừm, nó cũng khá là có tiếng, ờ, mình thấy mọi người qua đấy khám cũng nhiều. Thì, à, vì không muốn mất thời gian chờ đợi á, mình qua trung tâm đấy và khám thì, à, bác cũng sĩ cũng đề xuất là xét nghiệm và cái kết quả xét nghiệm ra á, thì, à, báo là mình bị Axid uric nó hơi cao, ờ, tuy nhiên là chưa đến cái mức độ là bị gút. Ờ, mà hiện tại á, ừm, hiện tại thì, ờ, cái nhọt ở phía trong của ngón tay của mình ấy, là chỉ là một cái, ờ, vết viêm thôi, chỉ là một cái vết viêm, ờ, nhẹ thôi, và nó có một cái nhọt, một cái hạt nhỏ ở trong đó. Thì, ờ, bác sĩ cũng đề xuất là kê thuốc uống để, ờm, uống xong trong vòng 2 tuần, thì để xem xem là nó có mất cái nhọt đó không, mà nếu mà không mất á thì có thể là để xuất mổ. Đó, còn bác sĩ nói là, ừm, nó cũng không có liên hệ trực tiếp lắm giữa cái nhọt đó với lại là cái gút và mình bây giờ thì, ờ, Axit uric cao thôi chứ cũng chưa đến mức là gút đâu. Nhưng mà
Ừm, ừm. Ừm, tư nhân ha? À, gút.
từ cái hôm mà mình, ờ, đi khám về á, là, ừm, không biết là có do tâm lý hay làm sao nhưng mà nhắc đến cái chuyện gút á, tự nhiên bắt đầu mình cảm thấy là các cái khớp, à, ngón chân, rồi khớp gối, rồi, à, ngón tay của mình á, mình bắt đầu mình cảm thấy nhức nhức. Đấy, thì, à, mình có lúc đấy thì mình có hỏi bác sĩ thì vì lúc đấy cái triệu chứng nhức nó không có, nhưng mà khi khám nó đề cập đến cái chuyện gút xong cái là <sniffs> bắt đầu là khoảng, à, 1 tuần sau, tức là từ từ thời điểm này này, đấy, là bắt đầu tối nằm mà thậm chí mình ngủ mơ nữa. Nhiều hôm cái đang, a, ngủ, ừ, nhiều hôm cái đang ngủ cái giống như là tỉnh dậy á, rồi cảm thấy là khớp, ơ, tay và khớp chân á nó cứ nhức nhức, nhức nhức, thì thực sự là mình cũng đang khá là lo lắng về cái tình trạng này. Bởi vì mình biết là, ờ, bệnh gút là một cái bệnh mà gần như là một bệnh hiện đại mà không chữa được, có nghĩa là nếu mà đã mắc phải á thì sẽ phải chấp nhận là sẽ phải sống với nó cả đời và chất lượng cuộc sống nó sẽ không có cao, rồi đặc biệt là giấc ngủ nữa. Đó cho nên là hiện tại thì mình cũng đang rất là lo lắng về cái tình trạng này.
Ừm, ừm. Bạn ngủ mơ ha! À, đúng rồi. Ừm. Ô kê, ô kê, thì cảm ơn bạn ha, đã chia sẻ với mình những cái khó khăn mà bạn đang gặp phải. Thì cái việc nhận được cái kết quả xét nghiệm á không rõ ràng, đúng hông? Là một trải nghiệm nó gây lo na âu rất là sâu sắc vì nó khiến bạn cảm thấy là nó không có mình hông có quyền, gọi là, kiểm soát cái thông tin về sức khỏe của chính mình đó kìa. Và cái sự không chắc chắn á, có thể khiến tâm trí bạn, kiểu, phóng đại các cái khả năng xấu nó xảy ra, đúng hông? Ờ, nhưng mà không sao, mình ở đây để có thể giúp bạn vượt qua cái tình hình khó khăn hiện tại của bạn ha. Thì để mà làm rõ hơn á thì mình muốn hỏi bạn thêm một số câu hỏi á, thì không biết là bạn có sẵn sàng trả lời giúp mình hông ha?
Ừ. Ừ, đúng rồi. Ừm, được chứ.
Ừm, ừm. Thì không biết là cái xét nghiệm nào mà bạn đang cả hông cảm thấy rõ ràng ha? Kiểu như, bạn đang xét nghiệm máu hay là những cái hình ảnh này kia hay là xét nghiệm chuyên khoa đi, và cụ thể thì cái phần nào của kết quả nó khiến bạn cảm thấy bối rối? Ví dụ là một cái chỉ số nào đó nằm ở vùng xám á, hay là một cái hình ảnh gì đó nó không có kết luận rõ ràng?
Ừm. Ờ, hôm đấy là đã thực hiện, à, các cái xét nghiệm, à, có xét nghiệm máu nè, để đánh giá acid uric nè, rồi, à, có chụp hình X-quang nè, có cả siêu âm nữa nè, ở cái vị trí cái đốt, a, ngón tay, cái chỗ mà bị sưng lên đó thôi. Đó, thì chỉ chụp mỗi chỗ đó. Thì chính vì cái chỗ á là cái cái nỗi lo của mình á, ờ, cái cảm giác đau của mình, nhức của mình ở các cái vị trí khác, a, trong tay chân á, nó phát sinh ra sau cái buổi xét nghiệm, cái buổi khám đó, đó. Và mình cũng lại cái buổi khám đó thì nó cũng lại chỉ khám tập trung vào cái chỗ cái ngón tay mình bị nhức thôi. Đó, và cái ngón tay bị nhức đó thì thuốc á cũng chỉ được kê cho cái vết nhọt ở đấy, chứ cũng hông phải là cái thuốc, a, à, liên quan gì đến acid uric cả. Đó, cho nên là cái mình lo là ở chỗ là các cái vị trí khác ở trong trong trong trong cơ thể á, là liệu có thể nào mà nó đã đã bị gút rồi hay không?
À. Ừm. Ừm. À. Ừm, mình hiểu, mình hiểu. Vậy thì không biết là trước đây á kìa thì bạn có cái triệu chứng hay tiền sử bệnh nào nó liên quan hay không? Và không biết là với cái mức độ lo lắng như vậy á thì nó có ảnh hưởng gì đến cuộc sống hằng ngày của bạn hay không? Bây giờ, kiểu như là, bạn có thể bị mất ngủ nè, hay là mất tập trung này kia hay là dễ cáu kỉnh này hay không?
Ừm, trước đây hả? Trước đây thì cũng, ơ, ờ, về bệnh xương khớp các thứ á, thì xưa giờ thì mình chưa chưa bị, ờ, các bệnh về đường máu ừ, bị b các bệnh về đường máu cũng như vậy. À, nhưng mà có một c cái yếu tố là di truyền á, thì, ờ, đúng là ở bên nội của mình á, ví dụ như là ông nội mình này, rồi, ờ, ba của mình này, và các chú này thì, ờ, đều đều khi mà ra ngoài 50 tuổi, thì đều bắt đầu gặp các cái vấn đề về xương khớp, nhưng mà họ cũng gặp vấn đề khớp, chủ yếu là khớp đầu gối. Ờ, còn cái tình trạng hiện nay của mình á thì nó lại là bị ở các cái khớp mà ngón tay, ngón chân, chứ còn, ờ, đầu gối của mình thì cũng bình thường, ừ.
Ừm. À, rất là may mắn ha. Ừm. À, ngón tay, ngón chân. Ừm, ô kê, ô kê. À, vậy thì không biết á là, kiểu, ơ, cái, ưm sao ta? Bạn đã trao đổi với bác sĩ á, và, kiểu mà, làm thêm những cái xét nghiệm bổ sung hoặc là muốn ý kiến của, ờ, những cái chuyên gia khác chưa? Và bạn có cảm thấy là mình cần được giải thích rõ ràng hơn về những cái ý nghĩa của cái kết quả mình đạt được hay không?
Ừm, thì cái cái nhọt này á nó mới xuất hiện từ khoảng đầu tháng này thôi, tức là mới có khoảng 3-4 tuần nay, đó. Và mình thì cũng mới đi khám, ờ, cách đây khoảng 5-7 ngày, ờ, cho cái nhọt ở ngón tay á. Đó, và trước cái lúc đi khám đó thì cái cảm nhận về các cái vị trí khác á, nhức ở trong cơ thể thì nó lại chưa có, cho nên lúc đấy mình cũng không có nghĩ nhiều về việc đấy. Nhưng mà, ừm, như mình nói á là từ lúc đi khám về á, nghe bác sĩ đề cập đến cái chuyện, à, acid uric á và khớp á, thì bắt đầu là cái cái cái cảm giác mà như mình nói, nó có thể là cái hiệu ứng tâm lý á, là bắt đầu nó nó nó rõ ràng hơn ở các cái khớp ngón chân, đặc biệt là khớp ngón chân cái, rồi khớp ngón tay, kiểu vậy đó, là các vị trí khác. Và cũng có thể là do mình không rõ là c có phải là do mình tưởng tượng và tâm lý hay không, <sniffs> nhưng mà mình thường xuyên á, kiểu, trong lúc ngủ á, là cái cảm nhận cái cảm nhận nhức đó của mình á, nó trở nên rõ ràng hơn. Đấy, thì vì cũng vì m vừa mới xét nghiệm cho cái nhọt hồi đầu tuần cho nên là mình cũng chưa có thời gian để đi, ờ, xét nghiệm lại hoặc là kiểm tra lại ở, ừm chuyên sâu hơn về gout.
Ừm. Ừm, ừm. Ừm, ô kê, ô kê, mình hiểu rồi. À, vậy thì không biết là cái chế độ ăn uống hồi thói quen sinh hoạt của bạn gần đây thì như thế nào ha? Kiểu như, bạn có thường xuyên ăn hải sản, ăn thịt đỏ này kia, nội tạng hay kia hay là, kiểu, bia rượu này sao? Mình nghĩ là cái việc mà xác định cái yếu tố, ờ, mà như vậy thì có thể giúp, ừm, để chúng ta đưa ra những cái giải pháp ngay lập tức á.
Ừm, có đó, đúng rồi đó. Ờ, vì từ, à, cuối cuối tháng 10, ờ, từ đầu tháng 10 chứ nhỉ? Từ đầu tháng 10 đến bây giờ <sniffs> thì, ờ, cũng khá là nhiều sự kiện, ờ, diễn ra, sự kiện ở công ty này, rồi, à, vì mình vừa mới chuyển công việc làm, cho nên là cũng tiệc tùng, ờ, với các đồng nghiệp khá là nhiều. Rồi, à, mẹ mình là giáo viên nữa thì trong suốt tháng 10 đến tháng 11 thì sẽ có ngày phụ nữ Việt Nam, rồi ngày, à, nhà giáo Việt Nam, rồi sinh nhật mẹ nữa. <sniffs> Đó, rồi, à, các cái buổi nhà mình cũng có các cái buổi ngày giỗ ấy, đó, cho nên là tính ra thì trong vòng khoảng 1 tháng trở lại đây á, mình, ờ, tham gia, <sniffs> ừm, các cái bữa tiệc mà ăn đúng là ăn hải sản và ăn thịt á, khá là nhiều, và tính ra là ăn rau lại cũng khá là ít đó. Đó, thịt, hải sản, lẩu, nướng á, ờ, khá là nhiều, thì có thể đó là một phần nguyên nhân.
Ừm. Ừm. Ờ hờ. Ừm. Rồi, rôi. Ừm, mình mình cảm ơn bạn ha đã chia sẻ với mình, gọi là, rất chi tiết cái tình hình hiện tại của bạn, thì tiếp theo đây á, mình sẽ cố gắng đưa ra một cái số lời khuyên, hi vọng là nó có thể giúp bạn cải thiện cái tình hình hiện tại của bạn ha. Thì cái lời khuyên đầu tiên của mình á, thì mình nghĩ là, à, mình bạn nên, gọi là, chủ động, có thể là, đề xuất với bác sĩ, có thể làm cái kiểm tra lại cái chỉ số axit uric, có thể là trong 1-2 tháng, đúng hông? Nếu mà bác sĩ không rõ ràng thì mình có thể xin ý kiến từ các cái, a, chuyên gia, kiểu, a, chuyên gia mà, kiểu, lĩnh vực, kiểu như là, xương khớp kia kìa. Mình nghĩ là, à, hành động là mình nghĩ là cái liều thuốc rất là mạnh để mà chống lại cái sự lo lắng á, gây ra bởi cái sự thụ động, cứ chực chờ v bác sĩ như vậy á, thì bạn thấy sao?
Ừm. Ừm. Ừm. Ừm. Ừm. Đúng rồi, ừm, có lẽ cũng nên như vậy. Bác sĩ á lần trước khám cho mình á thì cũng là bác sĩ, a, chuyên khoa về xương khớp. Ờ, mình cũng cũng, ờ, cũng không hẳn là mình nghi ngờ gì về năng lực của bác sĩ đâu, nhưng mà quả thật là cũng có một chút lo lắng vì cái chỗ mình khám, nó là một cái trung tâm y tế tư nhân, chứ cũng không phải là một, à, bệnh viện lớn. Đó, cho nên là đúng đúng là có thể là mình, ừm, có có khi nào mình nên cân nhắc, à, xem cái việc là nên, a, tìm đến một cái trung tâm, à, y tế lớn hơn không, một bệnh viện lớn hơn không?
Ừm. Ừm. Ừm, mình nghĩ là nên ha. Ờ, và bạn có thử giả định đi, bây giờ mình thử giả định là bây giờ mình mắc gout và mình cần phải, gọi là, hành động ngay với cái chế độ ăn uống của mình đi. Bây giờ mình nghĩ là tạm thời bạn nên hạn chế các tiêu thụ các cái thực phẩm mà nhiều đạm, ví dụ là thịt đỏ này, hải sản hay là nội tạng này kia chẳng hạn, đúng hông? Và, à, kiểu, a, tuyệt đối nha, là tránh những cái, gọi là, chất kích thích như là rượu bia đi, tại vì là bia thì mình nghĩ nó làm tăng acid uric rất là nhanh luôn á, cho nên là việc, à, à, này nó là an toàn và có thể giúp bạn phần nào đó, cải thiện cái chỉ số ngay khi mà bạn chưa có những cái chẩn đoán chính thức chẳng hạn, thì bạn thấy sao?
Ừm. Ừm. Ờ, đúng rồi. Ừm, đúng rồi, đúng rồi. Có lẽ là, à, mình cũng nên, a, điều chỉnh lại cái chế độ ăn uống, mặc dù là giai đoạn này nó cũng sẽ hơi có một chút khó nữa, vì bây giờ đã là cuối năm rồi, thì nó sẽ vào cái giai đoạn là các cái bữa tiệc, ờ, tất niên ấy nó sẽ rất là nhiều, các buổi tụ tập cũng sẽ rất là nhiều, lại còn, à, gần Tết, ơ, dương lịch nữa, nó sẽ gần cái kỳ nghỉ. Thì, à, mặc dù biết là sẽ cần phải thay đổi cái chế độ ăn uống á, nhưng mà mình cũng lo lắng là nó cũng sẽ rất là khó kiểm soát, đặc biệt là cái chuyện bia rượu ấy, sau giờ làm việc á, ờ, giai đoạn này mình nghĩ là có lẽ sẽ sẽ khó.
Ừm. Đúng rồi. Ừm. Và nếu được á kìa, thì bạn cũng nên ghi chép lại những cái cơn đau bất kỳ, đúng hông? Những cơn đau khớp, hay sưng, hay đỏ nào đó nó nó x hiện trong quá trình bạn chờ đợi kết quả xét nghiệm á kìa, thì mình nghĩ là cái việc mà ghi lại thời gian hay là vị trí, mức độ đau này kia thì nó cũng, gọi là, những cái thông tin này á, có thể rất là bổ ích để mà, à, giúp cho bác sĩ có thể là phần nào nó chẩn đoán chính xác hơn, đó là nếu bạn đã có bị bệnh gút hay không. Đó, thì bạn thấy sao?
Ừm. Ừm. Ừm. Đúng rồi, đúng rồi, do những cái triệu chứng mà mình gặp phải vào ban đêm á, à, nó lại cũng lúc ngủ, cho nên là nó cũng cái cảm giác nó cũng khá là mù mờ ấy. Ví dụ như nó bị, à, vào trong ngày á, lúc mình tỉnh táo á, thì mình có thể ghi nhận được, ừm, tức là mình sẽ tìm cách để ghi nhận lại chính xác được cái trạng thái lúc đấy, đó, nhưng mà đúng là quả thật nó diễn ra lúc ngủ á, thì cũng không có thông tin rõ ràng để cung cấp cho bác sĩ.
Ừm. Ừm. Đó, thì mình hi vọng á, gọi là, với những cái lời khuyên mà mình đưa ra cho bạn thì phần nào đó có thể giúp bạn, à, xử lý tình huống này một cách nó bình tĩnh hơn, và ví dụ bạn có thể có chiến lược hơn, đúng hông? Không còn bị những cái kết quả mà xét nghiệm nó không rõ ràng như vậy, nó khiến bạn lo lắng về sức khỏe bản thân mình nữa ha. Chúc bạn thành công.
Ừm. Ừm. Ừm. Rồi, cảm ơn bạn rất nhiều vì đã lắng nghe cái chia sẻ của mình và cho mình lời khuyên nhá.
Không có gì ha.
Ừm.